Iba.
Kayamanan yan, eh. Kayamanan yang ganyang kaibigan talaga.
Mm. Oo. 'Di balik 'di bale kung konti o madami kayong magkakaibigan, ang mahalaga nando'n yung connection ninyo, yung saya no'ng pinag-uusapan o, yung mga totoo na paksa pa.
Oo. Oo. Mm. <smacks lips> Tsaka yung mga napagdaanan niyo, tatawanan niyo, yun lahat. Mga kabulustugan talaga. <chuckles> Oo. Yung mga past moments. Tsaka kung papa'no niyo oo, kung papa'no niyo naresolba yung mga problema niyo dati. Oo. Kasi er er er ano, eh, parang tumatanda tayo.
Oo. Tatawanan niyo nalang yung mga pinagdadaanan. Ha, talaga, totoo yan. Hmm Mm. Minsan magkukuwen kuwentuhan. Mm. <smacks lips> Yan. Oo, tama, tama, tumatanda tayo. Hindi lang tayo nagmamature at, tumatanda din yung mga anak natin, ah
Nagmamature. Mm.
gusto namin na, alam mo yun? Magpatuloy pa din yung mga bagay na, madalas naming ginagawa. Hindi man kami yung nakakagawa ngayon, kung mga anak namin, pero masaya pa kam masaya pa rin kami pagka nakikita namin yun na, naipapasa namin yung tradisyon namin sa bagong henerasyon.
Nakasanayan. Oo. Mm. Oo, maganda yun, maganda. Maganda din yung topic natin ngayon.
Hmm. Oo nga, malalim yung napag-uusapan natin ngayon, nakakagulat. <chuckles>
<chuckles> Na oo. Masaya ako, sa napag-usapan.
Ayan, masaya din naman na pag-usapan yung gano'n. Yan, maraming-maraming salamat sa oras.
Maraming salamat din.
Oo nga, um, bago, ah, natin 'to tapusin, siguro ay, ah, magandang gawin mamaya pagkatapos nito'y, ah, kumain ng, ah, masarap na pagkain. <chuckles>
Mhm. Oo, dinner. <chuckles> Hapunan. Panigurado.
Hmm, ah, dinner na, kailangan ng maghapunan. Panigurado yan.
Oo.
Ayan. So, siguro, ah, um, dahil sa topic na 'to, kamustahin ko na din ma ma maya-maya yung mga kaibigan ko. <chuckles>
Ah, oo. Maganda, maganda. Salamat.
Salamat.